うーん、なるほど。
はい。それで、どこがどこが痛いとか、なんか調子が悪いとか色々言うんですけど、うん、それはさもありなんなんじゃないのかなっていううところがほんとにあるんですね。
なるほど。その、アメリカで生活されてて、やはりこう、たくさん食べるうまあ、量をたくさん食べる人たちを見てると、まま、実体験としてそういう、なんて言うんでしょうね、健康に良くないん食べ過ぎが健康に良くないんだなっていうのを感じるっていうことなんですね。
はい。 はい。 あ、はい。 うん。 もう、もろに感じます。そうです。
なるほど。その食べる量っていう意味で言えば、例えば、まあ、アメリカだとやはりその、ま、ハンバーガーとかが多いから、ま、例えば牛肉がすごく多いとか、それでよりなんかこうなんでしょう、あの不健康になってるとか、そういう風に感じるようなこととかっていうのはありますか？
はい。 はい。 はい。 あ、はい。